คือช่วงนี้นะคะ เรามีความรู้สึกว่า เราอยากจะทำอะไรที่แบบสร้างสรรค์หน่อยเนาะ เพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย สื่อ Tiktok เนี่ย ก็คือเขาก็มาแรงมา พอประมาณแล้วนะคะ แต่ว่า อ่า เราก็ลีลารออยู่ นะคะว่า "เอ๊ จะทำยังไงดี?" เพราะว่า คือไม่กล้าทำอะค่ะ กลัวว่าเดี๋ยวทำอะไรไปเนี่ย จะ เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะยอมรับการถูกคำวิจารณ์ อะไรอย่างงี้นะคะ หรือว่าการแสดงความเห็นที่ไม่ค่อยดี อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือมีคนเนี่ย แนะนำเราว่า "อา ถ้าขายของเนี่ย ก็ไปทำในTiktok ก็ดี" นะคะ ไปไลฟ์ขายใน Tiktok แบบนี้เนาะ ทีนี้ในการที่ไลฟ์ขายใน Tiktok เนี่ย เราก็เห็นคนที่เป็น เขาเป็น Influencer นะคะ เขาก็มีความสามารถเนาะ ที่จะแบบว่า เอ่อ นำเสนอสินค้า หรือว่าอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ ทำ ทำได้ม่า น่าสนใจมากเลย แต่เราเนี่ย ไม่กล้า เอ่อ ที่จะ ซ แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองมากอะนะคะ ก็คือตอนนี้ก็ยังหาจุดยืนไม่ได้ด้วยว่า "เอ๊ เราจะนำเสนอตัวเองในทางไหนดี?" นะคะ แบบนี้นะคะ ก็เลย เอ่อ อยากจะแบบเหมือนได้คำแนะนำนะคะ ถ้า อ มี คำแนะนำได้นะคะ ในส่วนของว่า เราจะทำยังไงดีคะ? ในส่วนของอยากสร้างสรรค์ แต่ว่าก็กลัวคำวิจารณ์ อะไรแบบนี้นะคะ อือฮึ
ครับ อือฮึ ๆ ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับ โอเคครับผม เอ่อ ต้องขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผม เพราะตอนแรกอย่างที่ทางคุณอธิบายมาเนาะ ก็คือตอนนี้เล็งไว้เป็นในส่วนของทาง TikTok เนาะ แต่ก็ เอ่อ ตัว ตัวงานสร้างสรรค์นะครับที่สนใจหรือที่คิด ๆ ไว้อะครับผม เอ่อ เอ่อ สนใจเป็นประเภทไหนอะครับ แล้วก็เล็งไว้ผลลัพธ์อยากได้เป็นประมาณไหนอะครับตรงนี้?
ค่ะ ใช่ค่ะ ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะขายสินค้านะคะ แต่ว่าแน่นอนว่าการที่ เอ่อ เข้าไปตรงนี้นะคะ ไปทำ อ่า สื่อ TikTok เนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องขายของกัน ใช่ไหมคะ โดยเฉพาะ Influencer ต่าง ๆ หรือว่า อ่า ก็คือทุกคนเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นเป้าหมายว่า อ่า เข้า TikTok นี่ก็คือไลฟ์ขายของแน่นอน อะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือเพื่อนที่มาแนะนำให้เราทำเนี่ยก็ ก็เป็นไปในทางนี้ แต่เราเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะแบบขายของ อย่างเดียวนะคะ เราอยากจะทำเป็นลักษณะแบบว่า เอ่อ เป็นสื่อที่แบบดูแล้วสบายใจ ขำขัน อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เราก็กลัวว่าทำแล้วเขาจะไม่ขำ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ กลายเป็นว่าจะโดนวิจารณ์ว่า "ทำอะไร? แบบตลกฝืดไหม?" อะไรอย่างเงี้ยน่ะค่ะ อืม
อืม ครับผม อา ครับ ครับ ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ อืม โอเคครับ คุณนี่ เอ่อ เข้าใจกับ อ่า ในส่วนที่ สิ่งที่คุณกำลังกลัว หรือกังวลเลยนะครับ ก็คือก็อยากให้ อ อยากแนะนำว่าให้คุณแบบว่าลงมือทำโดยที่ไม่ต้องไปกลัวคำวิจารณ์เลยนะครับ ให้ ให้ลองทำสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุดนะครับ หรือว่าทำแล้วเราแบบ เฮ้ย! เราถนัดหรือเราชอบที่สุดนะครับ อย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่ว่า เฮ้ย! อ่า "ขำขัน หรือว่าอาจจะเป็นพวก เอ่อ เอ่อ แบบให้ความรู้ผสมขำขัน" หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่คุณอาจจะมีแบบว่าคิดไว้ หรือวางไว้ในหัวแล้ว ผมว่าถ้าเราลองทำแบบนี้ได้เบื้องต้นไปก่อน โดยที่ไม่ต้องไปสนใจคำวิจารณ์นะครับผม ก็ อ่า มันอาจจะทำให้คุณสามารถค่อย ๆ เริ่มต้นได้โดยที่มันไม่ได้รู้สึกว่า เอ่อ มันจะติด หรือว่ากลัวอะไรนะครับ อยากให้ลองก่อนนะครับ เอ่อ จะถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยที่คุณบอกว่า เออ "กลัวการ ด โดนวิจารณ์" คุณเคย ย เอ่อ มีประสบการณ์พวกนี้ไหมครับ มีคนแบบว่ามาติ มาวิจารณ์ในการทำอะไร พวกงานสร้างสรรค์ อะไรแบบนี้ครับผม?
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เคยแล้วค่ะ เคยมีการไลฟ์นะคะ คือแบบเป็นเรื่องของ ความรู้เนาะ แล้วก็ไลฟ์คู่กะ คู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ ซึ่งก็เขาก็ จะพูดในเรื่องของวิชาการเนาะ ความรู้ อะไรอย่างเงี้ย ส่วนเราก็จะเป็นคนแชร์ อ่า เหมือนกับว่า พอเรียนกับอาจารย์แล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะ แล้วก็ อ่า แชะ ก็คือพูดง่าย ๆ แชร์ไอประสบการณ์ส่วนตัวเนาะ ที่เราได้เห็นผลจากการที่เขาเรียนกับอาจารย์เนาะ ทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราแชร์เนี่ย ก็ ก็มีคนสนับสนุนดีอยู่นะคะ แต่ก็จะมีอยู่ คน คนหนึ่งนะคะที่เขาจะชอบ คอมเมนต์ หรือว่าให้ความเห็นที่แบบว่า เราเนี่ยพูดมากเกินไปน่ะค่ะ คือแบบแชร์ข้อมูลส่วนตัวนานเกินไป เขาเนี่ยไม่ได้อยากจะฟังนะคะ เขาอยากจะฟังความรู้จากอาจารย์มากกว่า อะไรเงี้ยค่ะ เหมือนเราเนี่ยมาทำให้ เอ่อ เวลาที่เขาจะได้รับความรู้จากอาจารย์เนี่ยมันน้อยลง อะไรแบบนี้นะคะ เราก็เลยตกใจเนาะ รู้สึกว่า คือตอนนั้นแบบไม่ทราบ ไม่คาดคิดเลยนะคะว่า เขาจะมา แบบ อ่า ห ให้ความเห็นแบบตรง ๆ แบบนั้นเลยนะคะ ตอนที่เราไลฟ์เลยเนาะ เราก็ คือก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะ ทั้ง ๆ ที่คนอื่นเนี่ย ตอนที่เราไลฟ์มาเนี่ย เขาก็สนับสนุนดีนะคะแบบนี้
ครับผม อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อืม อืม อืม อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ ๆ อ๋อ เข้าใจเลยครับว่า อ บางทีเนาะ ในการที่ เอ่อ เรา เอ่อ ไลฟ์ หรือว่า อ่า ในส่วนของ อ่า ทำกิจกรรมที่มัน อ่า ไปให้ในกลุ่มผู้ชมหลากหลายเยอะขึ้นเนี่ย มันก็จะมีบ้างที่ เอ่อ จะมีคนที่มาวิจารณ์นะครับ ป่าให้ อ่า หรือว่ามาติเตียน ตรงนี้คิด ว่า อ่า ให้ ให้ลองพยายามคิดว่า อ่า คนพวกนี้เป็น เป็นส่วนน้อยจริง ๆ แล้วที่ทางคุณบอกมา อ๋อ มันมีคนอื่นอีกตั้งเยอะแยะเลยที่แบบว่า เฮ่ย ชอบหรือว่าสนใจนะครับ ก็เลยแบบว่า อยากให้เอาประสบการณ์จากอันเก่าตรงเนี้ย เอ่อ มาเก็บ แล้วก็ อ่า เพื่อพัฒนาอันต่อไปของเราว่า เอ่อ กรณีถ้ามีคนที่แบบว่ามาติ หรือมาวิจารณ์เพียง เอ่อ ส่วนหนึ่ง หรือว่า เอ่อ มันเพียงเป็นส่วนเล็กน้อยนะครับ ให้ไม่ เราพยายามไม่สนใจนะครับ หรือว่าพยายาม เฮ่ย เอ่อ พยายาม ปรับปรุง หรือว่าอะไรให้มันดีขึ้นนะครับ โดยที่ลอง ลอง แบบว่าลองฟังคำวิจารณ์หรือว่าคำติตรงนั้นจริง ๆ ว่า เฮ้ย เขา เขาต้องการแบบ เอ่อ มาติให้เราพัฒนาจริง ๆ ไหม? หรือว่า แบบว่า เอ่อ เขาแบบว่าติเพื่อแบบว่า เอ่อ มา มาปั่นกระแสหรือว่ามาก่อกวนนะครับ? ก็อยากให้ลอง เอ่อ ประเมินตรงนั้นก่อนนะครับ แล้วเราลอง อ่า ลองค่อย ๆ ทำในส่วนที่เรามั่นใจ หรือว่าเราลอง เอ่อ เราตั้งใจไว้แล้วไปก่อนดูนะครับ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อะฮะ อืม ค่ะ ก็ เท่าที่ฟังคุณมาก็โอเคเลยนะคะ นี่ก็นึกภาพตามเลยเนาะว่า เออ เราก็ควรจะแบบว่า เหมือนกับใจกว้างบ้างเนาะ พูดถึง ใช่ไหมคะว่า เอ่อ ในส่วนของ ที่ทำไปแล้วเนี่ย ก็ มันจะต้องมีอะ ใช่ไหมคะ คือถ้าเราไม่ได้ทำอะไร เราก็จะไม่โดนวิจารณ์เลยเนาะ แต่นี่เรามี เอ่อ การสร้างสรรค์ในส่วนที่เราถนัด หรือว่าเราทำตามที่เรามีความสุขเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดมีคนที่เขาแบบว่า โอเค ชอบเนี่ย เราก็ควรจะโฟกัสกับคนที่ชอบเนาะ ส่วนคนที่เขาไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ใช่ไหมคะ เขาอาจจะไม่ได้ชอบ แล้วก็ โอเค ก็จะคอมเมนต์มา ก็จริง ๆ ก็เป็นเรื่องของเขา แต่พูดถึงนะคะ ก็ยังรู้สึก เอ่อ แบบติด ๆ อยู่ในใจนะคะว่า เออ คนพวกนี้นะคะ ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องมาดู ใช่ไหมคะ เราก็ เราก็รู้สึกว่า เอ่อ เราก็มองในมุมมองของเราเนาะว่า เออ ถ้าเขาไม่ชอบ เขาก็ไม่ต้องดู อะไรอย่างเงี้ย แต่เผอิญตอนนั้นที่ ที่เราไลฟ์กับอาจารย์เนี่ย ก็เป็นเพราะว่า คือเขาต้องมาดูอาจารย์ แล้วเราก็ต้องไลฟ์คู่กับอาจารย์เนาะ ก็เลยเหมือนต้องบังคับเขาให้ดูเนาะ ตอนนั้นก็เลยทำให้เขาเลือกไม่ได้ ใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้เนี่ย ก็มีความรู้สึกว่า เออ เราก็ เราควรจะพูดไหมคะ? ถ้าสมมุติในตอนนั้นที่เราทำสื่อพวกนี้แล้วเนี่ย ถ้าเกิดเขามีคอมเมนต์มา แล้วก็บอกว่าไม่ชอบ หรือ อะไรเงี้ย เราควรจะพูดตรง ๆ กับเขาไหม ไปเลยไหมคะว่า เอ่อ อะ เราก็เป็นสไตล์แบบนี้เนาะ ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ย ก็ อ่า เลื่อนผ่านได้นะคะ อะไรแบบนี้ดีไหมคะ?
ครับ ครับ ครับ อืม ครับผม อะฮะ ครับผม อืม อืม อา ครับผม อะฮะ อือ ครับ อืม ครับ ครับ อืม อืม เออ ใช่ครับผม จริง ๆ ผม เอ่อ ตรงนี้ใน ในมุมมอง ก็คือว่า ถ้ามันเป็นในส่วนของที่มันเป็นเปิดกว้างเนาะครับเนาะ ครับ รายการไลฟ์อะไรต่าง ๆ เนี่ย เอ่อ การที่เราอะจะบอกตรง ๆ ก็ เฮ่ย ถ้าแบบ เอ่อ ไม่ชอบก็ผ่านได้ อย่างงี้ก็ เราก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับ หรือว่าอีกวิธีหนึ่ง ก็คือ เฮ้ย อาจจะ อ่า ถ้า ณ เวลานั้นก็อาจจะปรึกษาอาจารย์ก่อนนะครับ ด้วยการที่อาจารย์ที่ต้อง ที่เราต้องไลฟ์ตลอดว่า เอ๊ เอ่อ คนที่ชอบมาวิจารณ์หรือมาติตรงเนี้ย เขา เอ่อ เขามีความเห็นอะไร? หรือว่าเขาต้องการจะ เอ่อ ติเพื่อก่อ หรือว่าแบบว่าต้องการ ก่อกวนอะไรหรือเปล่า? นะครับ อาจ อ่า ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่เป็นในส่วนของ อ่า คนที่ไลฟ์เป็นหลักก็ได้นะครับผม เอ่อ เพื่อจะได้ดูว่า ความเห็นอาจารย์ว่า เฮ่ย อาจารย์คิดว่า เอ่อ ควรจะ อ่า รับมือกับ อ คนแบบนี้ยังไง? หรือว่าให้อาจารย์สามารถ อ อ่า อาจารย์บอกคนนั้นได้ทีเดียว เขาอาจจะหยุดไปเลยก็ได้ อะไรแบบนี้นะครับ ก็คืออาจจะลองปรึกษา อ อ่า อาจารย์หรือว่าถ้าเป็น เอ่อ ถ้าเราจะ อ กลับมาในส่วนของที่คุณบอกว่า อยากจะทำงานสร้างสรรค์งานปัจจุบัน ใช่ไหมครับ เอ่อ ตรงเนี้ย เอ่อ ไม่ว่าเราจะทำแบบว่ามีทีม หรือว่าทำคนเดียวนะครับ อ้นการ บางทีการได้คุยได้ปรึกษากับทางทีม ก็อาจจะมี เอ่อ วิธีที่ อ ช่วยแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น หรือว่า เอ่อ เป็น ออปชัน ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันน่ะครับตรงนี้
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ก็ดีนะคะในเรื่องของ อ่า ลองปรึกษาเนาะให้ เอ่อ เหมือนกับว่า
ครับ
เป็นการแบบว่า เอ่อ ถามความเห็น ใช่ไหมคะ แล้วก็ อ่า จะได้แบบว่าดูว่าเราจะจัดการ เอ่อ ในส่วนของคำวิจารณ์ตรงนี้ยังไงเนาะ อือฮึ ก็ดีเลยนะคะ เป็นอะไรที่
ครับ อือฮึ ครับ อืม
รู้สึกว่า เออ ก็เราก็จะต้องเริ่มทำ ใช่ไหมคะ ที่คุณบอกว่า ไม่ต้องกลัวว่า ไม่ต้องสนใจว่า เอ่อ ไปคิดอะไรล่วงหน้าใช่ไหมคะ ลงมือทำไปเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ บางทีเนี่ย เราก็ไปยึดติดอะไรแบบพวกนี้ คือไปยึดติดกับความสมบูรณ์มากเกินไปนะคะ ในส่วนของว่าเราจะไม่อยากโดนคำวิจารณ์เลย อะไรแบบนี้ มันก็คงเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมคะ แบบนี้นะคะ อือฮึ
ครับ อือฮึ ใช่ อืม ใช่ ใช่ครับผม ครับ ก็เหมือนอยากให้ลองแบบว่าลองค่อย ๆ เนาะ เป็นการ อ่า ทดลองในส่วนของการที่เรา เอ่อ ตอนแรกที่คุณบอกมาว่า บางทีอาจจะอยากทำขำ ๆ บ้าง หรืออยากทำ เราก็ค่อย ๆ ทดลองปรับรูปแบบ หรือว่าแบบไหนที่เราทำแล้วมันดู เอ่อ มีฟีดแบ็กควรดูมากขึ้น เราก็ค่อยทำแบบนั้นซ้ำ ๆ นะครับ ก็เริ่มจากทดลอง เอ่อ ในส่วนของทีละนิดนะครับ แล้วก็ค่อย ๆ ปรับไปนะครับ ตรงนี้ เอ่อ ก็ดูฟีดแบ็กจาก อ่า ในส่วนคนที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยก็ได้นะครับว่า อ่า เราก็จะสามารถ อ่า พัฒนางาน อ่า สร้างสรรค์ของเรานะครับผม ว่า เอ่อ สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นไปตามในส่วนเป้าที่เราวางไว้ไหมนะครับ ก็คือค่อย ๆ ทำค่อย ๆ ปรับไปนะครับตรงนี้
อะฮะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอเคเลยค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ เป็น อ่า คำแนะนำที่ เอ่อ ช่วยจุดประกาย แล้วก็สร้างกำลังใจ แล้วก็ เอ่อ ปลอบใจได้ดีเลยนะคะ แล้วก็ให้แง่คิดด้วยเนาะว่า เราควรจะ อ่า ทำยังไงต่อไปในการที่เรา อ่า ไปกลัวคำวิจารณ์อะไรแบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มเลยเนาะ ซึ่งอันนี้นะคะ ก็มองว่า
ครับ อืม
คือเหมือนกับว่า เราอาจจะต้องพิจารณาที่จะเริ่มทำแล้ว ถูกไหมคะแบบนี้?
ครับผม เอ่อ ช ใช่เลยครับผม ตรงนี้ เอ่อ ที่พอ อ่า ฟังจากที่คุณบอกมาว่า ตอนนี้ เอ่อ คุณก็ดูแบบ อ่า มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็ เอ๊ย พร้อมที่อยากจะเริ่มในส่วนของทดลองงานสร้างสรรค์ตรงนี้แล้ว ถึงแม้ว่า เอ่อ ไอเดียที่คุณบอกว่า เอ่อ บางอย่างเรายังคิดได้ไม่เต็มที่ แต่ แต่ก็ เอ่อ ใช่เลยครับ ตรงเนี้ยมัน มันไม่มีทางที่ เอ่อ ทุกอย่างมันจะสมบูรณ์ หรือว่า อ่า 100% นะครับ ในการที่เราจะเริ่มอะไรใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่า เอ่อ ให้ลงมือทำไปเลยนะครับ ไม่ต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ 100% ก่อนนะครับ ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ แก้ไขกันไปนะครับ แล้วก็ทำตามที่ เอ่อ เรามั่นใจ ที่เราแบบมีความสุขกับมันนะครับ ผมว่าตรงนี้ผลลัพธ์ออกมามันจะ อ่า ภูมิ ภาคภูมิใจแน่นอนและคิดว่าผลลัพธ์จะออกมาได้ดีแน่นอนเช่นกันนะครับ อย่างงี้
อือฮึ อืม ค่ะ อา ใช่ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม ค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจ ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วเนาะ แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลองทำไปก่อนเลยเนาะ ขอบคุณนะคะ
ครับผม อืม ด้วยความยินดีนะครับวันนี้ โอเค ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ